klingt gut. Was ich schon auch gerne mag und auch öfters mache, aber jetzt grade nicht im Sommer, ähm, sind halt Currys. Also, wirklich dann auch mit Reis und Linsencurry oder einfach also, ich mache das auch recht simpel. Eine Freundin von mir, die kocht dann auch so richtig asiatisch. Also, die weiß dann auch genau unterschiedliche, äh, Currysorten und was dann da alles reinkommt, oder unterschiedliche Soßen.
Oh ja. Ja.
Ähm, was sie oh ja, was ich was mir jetzt einfällt, wo ich total Lust drauf habe, ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht? Ist Massaman Curry. Das liebe ich ja total, aber das habe ich noch nicht selber gemacht.
Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.